Ты знаешь, я как-то не рассматривала такой вариант, чтобы среди, ну, так назовём, рабочего дня именно, э, творчеством заняться. Но, во всяком случае, наверное, стоит хотя бы один раз попробовать так сделать, чтобы понять, подходит мне это или нет.
Конечно, да. Можно даже привязать это как-то к своей рутине. То есть, например, а, ты работаешь, потом идешь на обед, а после обеда у тебя есть время на творчество. Ты им позанимаешься, зарядишься энергией, силами и можешь дальше приступать к рабочим обязанностям. И, м, мне кажется, что это может очень хорошо, э, сделать, э, этот ритуал привычкой твоей. Потому что ты будешь знать, что после обеда тебя ждет нечто такое приятное и для души.
Я попробую.